No, direi che non ha non non ha grande n rilevanza su su questo fatto. Direi che non non non incide un granché.
E quali sono le pa e invece l le paure che invece di non fare questo passo paura di che poi diciamo si tratta solo di andare ora neanche uno deve fare un matrimonio quello da da da che si vedono oggi in televisione no?
Eh, oddi sai che questa cosa anche questo qui è un pensiero dai, perché per me non è indifferente pos potrei dire per n niente, però per lei sarebbe il primo matrimonio e insomma, uhm, in genere le le donne un pochino ci tengono, no, a quella a questa cosa qui, e non non vorrei fare una cosa troppo risicata insomma, hai capit
Oc Eh. Mh. Ci tengono, ecco, allora allora. Ecco allora qui già già già già capisco un po' un po' un po' il dubbio, posso un po' capire qualche dubbio che hai. E va bene questo effettivamente vabbè lì potete un pochettino parlarne, infondo avete già una famiglia, avete già dei figli, insomma potete valutare di fare con lei vedi di di -di assecondare quelli che possono essere i suoi i suoi desideri, chiedile a lei a sua volta di assecondare magari qualche limite, che tu magari vorresti mettere, no, alla cosa, per non andare a finire giù quelli là dal dal principe com'era quello del principe giù alla villa del principe la dal castello del principe a fare il matrimonio, che sarebbe un po' magari eccessivo, e di di fare un qualcosa che insomma, che gratifichi entrambi che sia beh in fondo può essere sempre un giorno un giorno importante.
Eh. <chuckles> Cert Sì, sì. <chuckles> Mh-mh. Certo. Sì, no guarda se poi poi alla fine ragionandoci, eh, sono uhm, <smacks lips> guarda che f forse alla fine, ehm, eh, mi preoccupa più quell'aspetto che non tutto il resto. Ah l'aspe l'aspetto organizzazione, costo, di questa cosa qui, forse alla fine è quello che mi preoccupa di più.
Alla fine eh ma no, ma è comprensibile, eh ma, eh Eh, beh, ma ve vi Certo, ma perché viviamo in una società, che ancora quella cosa lì ci guarda molto, insomma. Ora se ne p molto meno, però insomma ancora in televisione continuano a far programmi, dove s matrimoni, le cose, eh.
Mh. Sì, eh, eh, forse anche eh, certo anche quello incide indubbiamente, indubbiamente, mh.
Eh, no, no, eh, per carità certo che incide. Eh beh, ma noi siamo siamo siamo diciamo, uhm, come s un prodotto della società in cui viviamo, eh, no non è che possiamo possiamo nasconderci dietro a un dito. Noi siamo come siamo, perché viviamo in questa società dove ci sono, uhm, tutti tutt-i tutti de cer determinati valori. Infatti se vai da un'altra parte del mondo ci sono tutt'altri valori, tutt'altri abitudini, tutt'altre usanze. Eh, quello è una realtà, che no non possiamo nascondere.
Eh, indubbiamente, mh. Indubbiamente, cioè è proprio così. Bra Però sai insomma quello che volevo dirti alla fine, è che mi ha, mhmm, <smacks lips> mi ha fatto piacere parlarne con te perché mhmm, pur non essendoci detto niente di straordinariamente nuovo, però ho colto nelle tue parole un s suggerimento che, mhmm, che vogliono vorrò mettere in pratica davvero. Ehm, quindi veramente grazie.
Mh. Vabbè, guarda